Valla ben o parkı biliyorum. Şu an ben anaokulu öğretmenliği yapıyorum. Hiç veli yok. Yetişkin olarak biz başındayız. Hiçbir çocuğu da kayırma durumumuz yok. Hepsi bizim canımız ciğerimiz, göz bebeğimiz. O kadar güzel oluyor ki herkese gayet de eşit davranıyoruz çünkü hiçbiri bizim yanımızda farklı değil. Çocukları çıkarıyoruz parka anaokulunda, işte, eee, oynuyorlar y takılıyorlar. Onlar, biz müdahale etmeyince aslında daha mutlular, daha eşitler, daha adiller. Kesinlikle çok güzel vakit geçiriyorlar. Ha, bir şey çözemeyince başta bir yetişkin lazım, şimdi. Tabii ki mesela çocuk bana geliyor diyor ki: "Ben bisikleti almak istiyorum." diyor. Öbür çocuğun yanına gidiyorum, "Arkadaşın da kullanmak istiyor. Her bi her birinize şu andan sonra 3 dakika süreniz var." diyorum ya da 2 dakika artık ne kadar vaktimiz varsa 5 de olabilir bu. Yani ben öyle söyleyince ikisi de duyuyor ya, öbür çocuk gidiyor, başka bir şeyle ilgileniyor çünkü biliyor ki ben 2 dakika sonra onu çağıracağım. 2 dakika sonra çocuk da farkında olayın, bisikleti kullanan çocuk, "2 dakikan doldu." dediğimde, "Tamam." diyor, kalkıyor. Yani çocuklar daha anlayışlı büyüklerden.
<chuckles> Tabii, tabii. Hı hı. Evet. Mis. Hı hı. Ya! Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Çok güzel. Çok haklı bir noktaya değindin. Ama anladığım kadarıyla senin bulunduğun yerde herkes aynı yaş grubunda, anaokul yaş grubu. Bu yüzden de dediğin gibi, başlarda yine de bir yetişkin olarak, velisiz bir ortam daha tatlı olabilirmiş.
Ha ha. Evet. Evet. Doğru, doğru, daha güzel olur. Ya, aslında a aynı yaş desek de ben 3-5 yaş grubuyla çalışıyorum. Aslında 1 ay bile o kadar fark ediyor ki onların gelişiminde. Ya, bazı çocuklara bakıyorum; oynaması, o oyuncağı tutması, yapabildikleri bambaşka. Aynı sınıfta öbürüne bakıyorum, bambaşka. Sonra, duvarda doğum günleri asılı, dönüyorum doğum günlerine bakıyorum, o 2 ay önce doğan çocuk, ya, o farkı çok net gösteriyor yani her ne kadar Her şey. Evet, evet her açıdan, eee, ne kadar aynı yaş grubu gibi görünseler de anaokulunda yaş küçüldükçe, eee, ay, gün farkı bile ortaya çıkıyor diyebilirim.
Hı hı. Ha, anladım. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kalem tutması, makas tutması. Hı hı. Kesinlikle çok haklısın. Bu konuşmadan çok çok keyif aldım. S bütün samimiyetimle söylüyorum. Ve özellikle böyle bordo bereli olduğunu benim ya, onu bu ünvanı hak edecek şekilde ifade etmen, ayrıca tarafsız bir öğretmen gözüyle ve bir anne gözüyle ifade etmen; farklı kültürleri, farklı ülkeleri ifade etmen çok güzeldi. Çok zengin bir konuşmaydı. Çok teşekkür ederim.
A! <chuckles> <laughs> Evet. Ha ha. <chuckles> Ben de öyle düşünüyorum ve diyorum ki son olarak, şu erkek analarını biraz koruma altına alalım, onlara biraz pozitif ayrımcılık sağlayalım. İhtiyaçları var, erken emeklilik mi olur artık her şeye tavız biz, her şey kabulüm, birileri bizi fark etsin. <chuckles>
Hı hı. <laughs> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Umarım sesim bir yerden duyulur. <chuckles>
Tamam, teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir konuşmaydı.
Kendine iyi bak, hoşça kal.